Eh, eh, olha, eu tenho se eu, eh, 2 horas, assim. <laughs> 2 horas, mas na verdade eu poderia ir dormir antes, é que eu fico enrolando mesmo, é que aí que eu vou ver mi as notícias do dia, o que aconteceu. Porque durante o dia minha rotina é meio corrida, aí se eu ficar abrindo o celular ou ver notícias, se né, me informar, né, sobre o que tá acontecendo, eu eu não consigo trabalhar, não consigo fazer as coisas. Então, eu deixo pra esse horário, sabe.
Tá. Aham. E Uhum, uhum. Uhum, entendi. Mas não é mesmo o ideal, né, porque essa questão da tela assim, né, do da luminosidade do celular, ali
É. Eu costumo e aí Aham. Pode atrapalhar o sono.
é algo que pode te atrapalhar, né, a dormir, assim. Então, o ideal seria que depois que você coloca ela pra dormir, você conseguisse não pegar o celular, né.
É. É, é. <chuckles> Isso é realmente o ideal, você tem toda a razão. Eh, mas é a hora que eu pego assim pra ver uma notícia, né, e aí acabo entrando em redes sociais, e aí o negócio é infinito, né. E é e não é nem porque me falta sono não, porque eu tô lá, às vezes, com muito sono e mesmo assim eu tô lá: "Não, mas eu tenho que ver isso ainda, ver e ai, agora eu fiquei curiosa pra ver isso". Enfim, aí eu eu vou indo, sabe. Pra você ter uma ideia, às vezes, eu chego dormir com o celular na mão e acordo no meio da noite, assim. <laughs> Várias vezes aconteceu, inclusive na noite passada. <laughs>
Uhum. Sim, sim. Uhum. Uhum. E será que você Hã. Olha! <laughs> Entendi. <laughs> Olha
Aí, eu acordo meio assim: "Nossa! Que horas são? Que que aconteceu?". Aí, eh, aí que eu levanto vou guardar o celular e tal. Mes né, ainda vou no quarto da minha filha para ver se tá tudo bem. <laughs>
Aham. <laughs> Sim. Será que você conseguiria fazer, eh, o oposto? Tipo, ver, eh, tudo que você tem pra ver no celular e redes sociais e notícias de manhã?